Allora, quando voglio festeggiare qualcosa, musica, diciamo, più, ehm, magari, ge mhmm, o artisti preferiti, piuttosto, magari, <sucks teeth> ehm
Mh. Qual è il tuo artista preferito? Scusami se ti sparo, subito, questa domanda.
Sì. Ma, guarda, io allora, nem allora, penso, cioè, artisti, forse, in generale, che, per esempio, lo scorso anno, so sono andato anche a vedermi un loro concerto- forse, penso, i Coldplay, ehm
Mh-mh. I Coldplay, wow.
Sì. E poi, vabbè, ascolto un po' di tutto da, non so, dai The Weeknd, piuttosto, magari, eh, The Weeknd.
The Weeknd. Non li ho mai sentiti. Dovrei, uhm
No, è no, è una, diciamo, è un un cantante, ecco. Si chiama The Weeknd. Oppure, magari, artisti, per esempio, italiani, piuttosto, cioè, o, magari, Bruno Mars, per esempio
Ah, okay. Mh. Bruno Mars, okay, sì, quello lo conosco.
Ehm, ma, in generale, ecco, diciamo, questi sono gli artisti che o Imagine Dragons, cioè, un po', in generale, sono questi s
Beh, gli Imagine Dragons, chi chi non li ascolta?
quelli che ascolto. Non le ascolt okay. Ehm, va vado, veramente, un po' molto a momenti, ecco. Non, magari, non so, per esempio, dico: “No, guarda, oggi oggi mi ascolto, per esempio, canzoni soltanto di questo artista”, o, cioè, v vado a momenti, ecco, sì.
Mh-mh, va a momenti. Capisco. Beh, ci sta, ci sta. Io, ad esempio, ho, diciamo, degli artisti a cui mi attacco quotidianamente. A almeno 1 volta o 2 al giorno li devo ascoltare. Sono System of a Down
Sì, sì. Sì. Sì. No, io, io stessa stessa cosa, ecco, diciamo, giornalmente, ascolto sai quella quella mia dose di musica, ecco. <chuckles>
e mh mh. Ah, okay. In che sempre, c'è sempre bisogno di musica.
Sì, sì, sì, sì, esatto. Eh, ma poi anche perché, diciamo, ti fa stare bene, a nos al di là, ecco, di stare, diciamo, male o o bene, ecco, io penso che la musica, a prescindere, diciamo, faccia bene, anche se tu stai, normalmente, bene, ecco. Non per forza, diciamo, devi stare male per ascoltare della musica, no.
Beh, sì. Sì.